Et puis, heu, ouais non heu, je sais pas si tu aimes bien aussi les road movies?
Heu, j'en ai vu quelques-uns. Si tu en as un peut-être que je l'ai vu, si tu as un nom.
Ouais, al alors il y a Wild At Heart, heu, Sailor et Lula en français.
Alors, je connais pas. OK.
Heu, c'est toujours de David Lynch, et heu, c'est un super road movie avec Nicolas Cage et Laura Durn, hem, qui, heu, qui jouait dans Jurassic Park. Je sais pas si tu vois la blonde dans Jurassic Park. Ouais, ah et c'est un c'est un truc de de fou, vrai vraiment ce ce mo ce ce film te tient en haleine et heu, tu peux pas respirer pendant 1 seconde. <laughs> Il y a pas de temps mort ni rien, heu, c'est vraiment cool. Dans la dans la filmographie de David Lynch, c'est les 2 meilleurs, Los Tayouay et c'est Sailor et Lula.
Si si si je vois. OK.